Наверно, потому что люди настолько привыкли спешить, да, они настолько привыкли жить, э, вот э этой секундой, этим днём, что они такие: "Ну, давай быстрее рассказывай, у меня там нету в нету времени, там я должна идти на работу". Там вот такое <chuckles> Они просто ещё, наверно, зависит от, эм, того, где человек живёт, да, какая культура. Потому что есть страны, где, допустим, человек, э э, спешит постоянно, да, вот постоянно куда-то спешис э, шп э, спешишь, а куда ты спешишь, да, там вся жизнь впереди. Там ты спешишь, и ты как будто себе даже жизнь хуже делаешь, да, ты там можешь что-то уронить, что-то забыть, что-то не доделать, что-то неправильно сделать, да? Нет, надо спокойно относиться ко всем ситуациям, да, неважно, там какая ситуация, да. Там надо, наверно, там при каких-то критических ситуациях немножко, ну, побыстрее себя вести, да, но в принципе, ну, не надо там с выпученными глазами куда-то бежать, просто потому что там что-то даже не особо важное случилось. И поэтому некоторые люди, просто они настолько как-то привыкли постоянно чем-то заниматься, что они даже нет, ну, не хотят делить время на такие какие-то длинные разговоры, а это тем, таким людям, которым мне вот нечего делать, да, там, в жизни скучно, там, э, можно разговаривать без да. Я, ну, я такая в принципе свободная личность, мне лю я люблю разговаривать, я люблю какие-то там теории, да, какие-то пры а моя мать, я помню даже, когда я жила с родителями, я помню, она заходит в комнату, да, я там в кровати лежу, там что-то, смотрю "Тикток", я такая начинаю филос ну, философию, ей как бы, <chuckles> вот какую-то ф ну, философские какие-то теории ей как бы разглашать, она такая: "О боже, опять на своём там, э, давай иди там делом займись". Ещё что-то, да, и вот мне так было обидно, что вот люди как будто, ну, не хотели вот слушать, а мне так нравится вот ка что-то анализировать, да, вот почему мы тут появились, почему там есть космос, почему там это называется космос, ну, мне вот это, что вот скрывается под водой- мне как-то вот я вот этим живу. <chuckles>
Мгм. Да-да. Мгм. Мгм. Мгм. М. А тебе нечего делать? А. Так. <laughs> <chuckles> Ну, конечно, да. Тебе хочется об этом поговорить, да, вслух, и чтобы тебя кто-то услышал и подумал. Ну, вот скажи, ты с в состоянии сама выслушивать такие же долгие разговоры, э, рассказы чьи-то с философствованием, или тебе важно именно самой быть рассказчиком?